Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, я и их поддаю иногда сомнению. То есть, если это какая-то информация, которая была бы, скажем так, ам, в более, м, имела какие-то бенефиты, да, для государства, а, или, допустим, там, м, с этим конкретно, а, моментом связана какая-то цензура, э, или если эта информация, допустим, а, которая благоприятна компании, которая ее публикует на своем сайте, то это тоже нужно поставить ее под сомнение. И я стараюсь, а, смотреть на раз различные независимые источники. То есть вот, э, например, какие-то международные организации.
Да. Мгм. А что в данном случае является независимым источником?
Ну, например, международные организации. То есть, э, я вот в них уже, ну, более-менее верю. То есть я не думаю, то, что могут быть какие-то вот заговоры, допустим, связанные с там Организацией Объединенных Наций или с какими-то подконтрольными ими структурами. Если что-то, подконтрольное им, пишет какую-то информацию, там, допустим, ОБСЕ пишет какую-то информацию по поводу, которая происходит там в какой-то стране, где находится их наблюдательная миссия, то я ей доверяю. Потому что там есть наблюдатели из разных стран, там из разных сторон, допустим, а, какого-то конфликта, который там наблюдается. И этому я уже доверяю. Но это если говорить про какие-то политические новости.
Так. Мгм. М м, то есть Ага, у них, получается, позиция такая в стороне, да, наблюдателя. Они не ангажированы ни 1 из сторон в этом случае.
Ну да, но я, по крайней мере, в это верю, потому что если даже в это не верить, то уже можно, ну, вообще ничему не верить, да, и жить вот в такой прострации. <chuckles>
Да. Действительно. <chuckles> Скажи, а доверяешь ли ты тому, например, а, что опубликовано на сайте "Википедии"?
М, вообще, а, по большей части, да, но я всё-таки стараюсь и там перепроверять источники. Там это очень просто сделать, потому что там есть ссылки на источники напрямую. А в "Википедии" нет, а, оригинального исследования никакого, потому что, ну, это энциклопедия. Соответственно, энциклопедия не проводит оригинальные исследования. И по этой причине я и там стараюсь проверять. И я ещё заметил то, что на "Википедии" есть такой момент, то, что там могут написать какую-то статью с определённым предвзятым таким отношением. То есть, а, там будут вовлечены внутрь какие-то, м, факты, а, которые, скажем так, негативно, э, пок а, освещают какую-то тему. Но при этом те факты, которые позитивно её освещают, какие-то вот альтернативная точка зрения, она не будет показана, хотя она тоже
Мгм, да. Ага, то есть такая да довольно однобокая статья. А ты с такими сталкивался? У тебя есть, может быть, какой-то пример?
Да, да.

Вообще, я стараюсь это делать благодаря, ну, м, вся всяческим источникам другим, э. По этой причине, то есть я захожу, допустим, а, в интернет, там читаю какие-нибудь посты в соцсетях. И если меня какая-то информация заинтересовала, а, то я, соответственно, пытаюсь ее проверить, э, допустим, в Гугле. То есть ищу по ключевым словам или же, а, если я там какую-то цитату услышал, которую я не верю, что этот человек мог сказать, то я прям эту цитату в кавычках вписываю в Гугл, что делает вот точное совпадение.
Мгм. Мгм. Понятно. А ты что, прям вот так, э, проверяешь каждый пост, который тебя заинтересовал?
Ну, вообще, тут еще вопрос в том, то что я перед тем, как, э, проверять там пост, заниматься этим всем, я с ставлю себе лично вот вопрос: "А важна ли вообще эта информация для меня?" То есть она на меня как-то повлияет или я очень сильно этой темой заинтересован? То есть, э, нужно ли мне вообще знать, правда это или нет, какая мне разница? Если там вопрос положительный Мгм.
Мгм. Ага, то есть ты фильтруешь, да? Э, нужно ли тебе заниматься этой темой или нет, да? Насколько она важна?
Да-да-да. То есть в этом случае я именно и смотрю то, что, ам, если она мне важна, если и, м м- важна, то тогда я, соответственно, ищу как-то, а, информацию, проверяю ее. А если она мне не важна, то, соответственно, и не проверяю. Тогда мне, в принципе, всё равно, и я просто пролистываю дальше и эту информацию стараюсь там не разгласить кому-то, то есть потому что она непроверенная. И да. Да-да-да.
Мгм. Мгм. Да, не разносить её дальше, да? <chuckles> Хорошо, скажи, а вот ты, э, в что-то вычитал интересное для себя, решил проверить, забил в Гугл и начинаешь смотреть те источники, которые тебе выдал Гугл. А как ты убеждаешься в том, что эти источники валидны?